Então, eh, eu queria uma ajuda pra uma situação que é, inclusive, muito recente, aconteceu, eh, né, uma opinião ou se tiver algum conselho para dar. Que eu tenho um grupo de É. Eu tenho um grupo de amigos assim, que nossa, eu gosto muito deles e tudo mais, só que um deles, né né, um casal, eles acabaram começando a namorar e tudo mais. E aí foi super legal, né, a gente fazia vários, eh, rolês juntos e tudo mais. Só que eles terminaram agora, né. E aí acabou meio que criando uma divisão ali no grupo de amigos, sabe?
Sem problema nenhum. Nossa. É, é uma situação bem complicada, né. Porque quando envolve amigos e relações, eh, mais interpessoais, assim, mais junto de de re rela relacionamento, né, e quando essas relações terminam, é é complicado mesmo para o grupo em questão não terminar junto com o relacionamento, né? Eh, mas o que que está acontecendo acontecendo mais? Está d havendo algum desentendimento ou houve alguma conversa mesmo para poder terminar a amizade, além das relações?
É. É. Então, é que assim, explicando um pouco melhor, né, eu eu sempre fui muito amigo da da moça, né, então, a ela ela trabalhou junto comigo numa outra empresa, então, eu que indiquei ela para a empresa que a gente tá, né, então a gente sempre teve essa relação muito próxima, e aí a gente tem um segundo amigo que é que era que sempre foi amigo e estudou junto na universidade com o namo o ex-namorado dela, né, então, assim só que, enfim, eh, eu gosto muito dele também e vice-versa, né. O meu outro amigo gosta muito dela também. Eh, a gente não tem os detalhes do que que aconteceu para eles terminarem e tudo mais. Mas é que acabou afastando muito, né, principalmente ele se afastou muito ali do grupo, né, eh, meio que acontece algumas cenas de ciúme se a gente vai conversa com ele, né, parece que a gente está, eh, dando prioridade para ele ao invés dela. Então, essa situação tem sido meio complicada de resolver.
Sim, entendi, é, realmente como você está falando, é uma situação que de amizade que vocês tinham, né, para ver se eu entendi. Vocês tinham uma amizade com ela, tinha uma amizade com ele, eles como casal, vocês eram um grupo grande que se reunia, mas com o término deles, eh, vocês não sabem exatamente o que aconteceu. Então, pelo que parece, é um s uma situação que que talvez não tenha terminado bem, por isso exi existe esse ciúme entre vocês. Você teve alguma oportunidade de conversar tanto com ele quanto com ela pra saber, eh, o porquê da amizade de vocês estar nesse nesse ponto? Porque é é é normal que isso aconteça, ele e o casal, o ex-casal, não querer estar no mesmo vínculo de de amizade, ou no mesma rodinha de de amigo. Mas se isso está afetando a amizade de vocês, teve essa oportunidade de conversar? Pra saber o que que tá o que que rolou, o que que tá acontecendo?
Exato. Aham. Sim, no mesmo lugar. Aham. É. Eu acho que um ponto, assim, que é um pouco difícil para a gente no geral, é que ela é um pouco mais fechada, então ela não gosta muito de falar detalhes da vida pessoal dela, né, então, assim A gente não pergunta diretamente: "Ah, o que que aconteceu e tudo mais". Mas a gente já chegou a sentar com ela e falar: "Olha, eh, nossa, a gente gosta muito dele também, né. Então, eh, a gente não queria que afetasse a nossa amizade com ele o fato de, sei lá, você não tá gostando que a gente vai lá conversar com ele. Se tiver algum problema, né. Era interessante expor, né. E tal, para a gente tentar resolver, né". Assim, então Depois dessas conversas, eh, que a gente teve com ela, até que deu uma amenizada, né. Eu não sei se também era pelo fato de tá recente ali, né, o o término deles, né, deu uma amenizada, mas mesmo assim ainda a gente se sente meio dividida assim.
Sim. É, é normal, é normal isso acontecer, não é? Eh, o impor o mais importante você você já fez que foi sentar com ela pra conversar o que que se passa realmente, se ela é uma pessoa bastante fechada, é natural que ela não se sinta à vontade, embora vocês tenham amizade, não se sinta à vontade de de conversar exatamente no que aconteceu. Mas agora você também pre como um amigo, você precisa entender também que ela tá num momento de fragilidade, tanto ele quanto ela, né? É um momento de fragilidade que que ela não tá bem e realmente você ficar revivendo o passado, que no caso foi um relacionamento que ela teve, revivendo o passado não é uma coisa não é uma coisa legal para ela. Então de dessa forma, ela acabou se distanciando do do grupo. O que não quer dizer que a amizade de vocês tenha tenha acabado. Ela só precisa de um tempo para ponderar para pensar no que tá acontecendo e assim poder futuramente voltar ao normal. O mais importante é você se manter amigo dela e com relação a ele, você também chegou a conversar alguma coisa, teve algum diálogo?
É. Verdade. Hum. Entendi. Entendi. Aham. Então, com ele com ele, a gente sentiu, né, eu e o meu amigo, né, eh, a gente sentiu que foi um pouco mais tranquilo a conversa, né. Eh, ele também, enfim, eles não a gente não perguntou e ele também não falou detalhes, né, do que aconteceu e tudo mais. Ele se dispôs, assim, foi até um pouco mais aberto no sentido de falar: "Olha, eh, nesse primeiro momento, para não criar tanto atrito, né, tá tudo bem, né, eh, de repente a gente se vê menos e tudo mais, né, até as coisas"
Uhum. Sim.
Se organizarem, né, deixa ficarem um pouco os ânimos mais relaxados, digamos assim, né?
Entendi. Eh, sabe que a conversa entre homens e conversa entre homem e mulher é sempre um pouco diferente, como vocês são amigos, ele talvez tenha sido um pouco mais aberto com você fa até pedindo esse distanciamento para não ninguém se nin ninguém se ferir e quando se trata de pessoas, trata-se de personalidades diferente. Então a forma com que ela falou, a forma que ela tem lidado e o fato dela não falar tanto, eh, talvez tenha deixado vocês inseguro com relação à amizade. Já o rapaz, ele foi mais aberto, falando que queriam distanciar um pouco mais e e a amizade com ele continua tranquilo depois desse acontecimento, depois de vocês terem a conversa, ou vocês ainda tem evitado se juntar mais?
Aham, sim. É. Aham. Não, assim, a gente, eh, como acaba que os 4 trabalham na mesma empresa, então a gente, eh, cria ali uns momentos para conversar com ele e tudo mais, né, eh, a gente não não deixou de lado nenhum dos 2, digamos assim, né, a única diferença é que são são 2 encontros, né, <chuckles> ao invés de só 1 com todo mundo, né? E a gente sente que tá melhorando, né, eh, tá ficando um pouco mais normal, né, essa essa divisão ali e tudo mais. Eh, mas, eh, é interessante esse ponto que você comentou, né, em relação a
Exato. Aham. Exato.
A a ela sentir isso pelo fato de estar muito próximo, né, do-do do que aconteceu e tudo mais e, eh, é importante dar um pouco esse espaço para os dois ali, né.
Exato, porque em qualquer outra relação da sua vida, você já, se calhar, você já teve que, eh, que se distanciar para se sentir bem e é exatamente, acontece exatamente isso e em relacionamentos, não é. Você precisa, quando você termina se terminou, foi porque teve algum motivo, seja e, seja ele, bom ou ruim, ou por por falta de sentimento, isso é uma coisa bem pessoal deles, não é. E cada um e eles, ele gere diz de uma forma como lidar com isso e já que você já pre já tenha já tem que se ver é diariamente porque trabalha na mesma empresa, seria natural da parte, principalmente dela, se distanciar um pouquinho mais, porque eles terminaram o relacionamento. É, é, ou seja, não fazia sentido, não faz sentido nenhum ela passar além do horário do trabalho, ainda ter o convívio com essa pessoa. Mas eu acho que o mais importante vocês fizeram. Primeiro foi conversar, não é, para poder colocar os pontos nos is para saber e para dar conforto, po saber o que tinha passado e dar conforto também, ah, na a ela, mostrando que você como um amigo, você estaria ali tanto para um quanto quanto para o outro. Eh, e segundo, é uma questão de vocês darem tempo ao tempo, que é uma coisa que vocês já têm tentado fazer e depois as coisas vão voltando ao normal, porque as curas, elas precisam ser, precisam de tempo, né. Como como.
Aham. Sim. Bom ou ruim. Aham, sim. Com certeza Aham. Aham aham. É. É. Hum, sim. E cada um tem o seu tempo diferente, né, de, realmente, conseguir digerir, processar toda, essa essa nova vida, né, vamos dizer assim, porque a gente percebe, né, que, ah, ambos estão ali machucados e faz parte, né, desse processo deles, aí, eh o que a gente não não queria que influenciasse era justamente
Exato. Exato.
O fato de eles terem terminado a a influenciar a amizade com a gente que não, digamos, não não estava, no meio dessa dessa quebra de relação, sabe?
Na amizade, né? Eh eh, não, o que a gente, às vezes, tem que pensar é que nem sempre tá dentro tudo tá tá previsto conforme a gente quer. <giggles> É é é uma coisa que a gente tem que lembrar sempre, embora nós somos ser humano, esquecemos facilmente de qualquer coisa e principalmente quando nos afeta. Então, vo eh, as coisas não são no nosso tempo, cada o tem o seu. E eu acho que é importante você manter a amizade e ser o que um a o que todo mundo gostaria que que um amigo fosse, é paciente e um bom ouvinte. E se é uma amizade que vale a pena, paciência é uma coisa que vai deixar vocês, eh, mais firmes no futuro também como amigos, e a e vai mostrar pra ela que vocês estão vocês estão são amigos de verdade, então tenha paciência, e e continua a ser o amigo que você é que tudo vai voltar ao normal. Eu tenho certeza disso.
É verdade. Ah, tá. Sim. Nossa, muito interessante, mesmo. Porque, acho que até deu uma tranquilizada um pouco mais, né, que, eh, tanto eu quanto o meu outro amigo, a gente estava um pouco apreensivo até, né, porque, imagina, eh, a gente já estava aí nessa relação, os 4, né, já há mais de 3 anos, né, então, realmente, já era uma amizade bem consolidada. E aí, com esse acontecimento realmente mudou bastante coisa. Mas acho que suas dicas aí, seus conselhos acabaram, eh, me tranquilizando um pouco mais. Muito obrigado, hein?
Sim. Ah, que bom! Fico muito feliz de ter ajudado e eu espero que que dê tudo certo, e que vocês voltem a a amizade que vocês que vocês tiveram, e que tem, né.
Sim, sim, muito obrigado e até a próxima, hein.
Até a próxima. Tchau, tchau.